Ak gitu dan sampai ini ya sampai saat ini, eee, itu masih terus terjadi gitu. Eee, banyak orang kita yang emang, eee
Heeh heeh, iya. Benar. Heeh heeh.
masih sering buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai gitu kan. Heeh, dan itu tuh kan sungai itu emang sampe kan, emang sampe ke lautan juga gitu bahkan nggak nggak sedikit jumlahnya gitu bahkan
Sampah. Benar, bener banget. Bener. Terus terus juga Bener, bener banget. Hmm. Bener. <chuckles> Di mmm, hmm, heeh, bener.
ratusan, jutaan, ton mungkin plastik yang emang, eee, cemarin lingkungan tiap tahunnya.
E e eee, bener bener bener. Ja berarti memang, apa namanya, orang-orang ini, apa namanya, memang sistem pengelolaan sampah di Indonesia ya kita akui memang sangat, eee, minim ya gitu kan dari orang, eee, bisa buang sampah sembarangan di sungai mungkin di pinggir jalan gitu kan, eee, dan, eee, di darat sendiri aja bisa menyebabkan banjir gitu kan. Eee, kita bisa bayangkan gimana bis sampah itu bisa sampai ke lautan gitu ya, eee, apa namanya berjuta-jut eee, berjuta-juta ton lah gitu kan mungkin dari daratan kan dari ujung ke ujung gitu kan, eee, sampahnya kan. Terus juga apa namanya kan, kebiasaan, eee, konsumtif kita gitu kayak misalnya kita makan cemilan gitu yang dibungkus plastik kita buang sembarangan, terus juga kita pakai sedotan gitu yang sedotan plastik atau botol plastik yang dibuang sembarangan, itu kan juga heeh, berbahaya apalagi kan saya juga pernah liat tuh, apa namanya, kayak ikan gitu kan, eh atau penyu gitu dia terjerat sama jala gitu kan jala nelayan gitu. Nah itu kan juga sebenernya kan limbah juga maksudnya jadi sampah gitu kan. Nah itu suka mungkin sama nelayan mungkin, apa, jaring yang bolong gitu yang rusak dia sama dia dibuang aja gitu kan, gitu padahal itu bisa berbahaya buat hewan laut kan.
Hmm. Iya iya. Betul betul. Hmm. Mmm, mhm. Iya. Oh. Betul betul. Mmm, mhm. Mhm. Mhm mhm mhm, mmm. Iya iya iya iya. Heeh heeh. Iya iya iya, betul betul. Jadi itu tuh, eee, yang ke penyu itu sebenernya ke dampaknya juga ya Mas ya. Berdampak ke hewan gitu, eee, sampai ikan-ikanpun ya, eee, yang mati itu ke ana karena ngira plastik itu makanannya mereka kan, jadinya ikan telan tapi akhirnya masuk ke badannya dan ternyata nggak bisa dicerna gitu kan jadinya mereka mati gitu.
Iya iya, bener banget itu, iya, heeh heeh. Hmm. Bener, bener banget. Heeh heeh. Bener.